Du, sag mal, hast du äh, eine lustige oder peinliche Konzertanekdote, die du in deinem Leben quasi erfahren durftest?
Ja, auf jeden Fall. Also, das Peinlichste, was mir jemals auf 'nem Konzert passiert ist, das war so, ähm das war so, als ich noch 'n Teenager war, da war ich, äh, 17 und da hatte ich auch so 'n so so jemanden dabei, der mich vertritt, weil man durfte nur mit 18 eigentlich, ähm, auf Konzerte gehen. Und, äh, das war so irgendwie so, keine Ahnung, zw so 200 Leute vielleicht. Das war dann so 'n Metal-Konzert. Und da war ich noch, ähm da war ich mit sehr vielen Assis befreundet. Äh, das waren dann so so so Punks, äh, die dann, äh, entweder ich weiß gar nicht, so so so so Möchtegern-Vandalisten waren und dann auch irgendwie 'n bisschen asozial waren, so rumgegrölt haben oder rumgerufen haben, aber eigentlich keiner Fliege was zuleide tun würden. Ähm, und die peinliche Situation, die ich da hatte, ähm, über die ich heute eigentlich eher lachen würde, deswegen kann man das lustig und auch peinlich sehen, das war äh, einer dieser Assi-Freunde hat, ähm, so so während des Konzert oder ne, das doch, das war während des Konzertes, hat dann, ähm, hat dann 'ne Ravioli-Dose, ähm, genommen also, zumindest den den den den, äh, den Deckel einer Ravioli Dose genommen und hat dann ganz laut ins Konzert geschrien: „Ravioli-Dose“. Und hat dann die Ravioli-Dose über, ähm über die ganze ü über das ganze ich sage mal Konzert-Dings äh, Kr Konzerthaus geworfen. Und, ähm, diese Ravioli-Dose ist dann in meinen Haaren gelandet. Also, ich hatte damals richtig buschige, lange Haare und, ähm, das war dann noch mal der doppelte Comedy-Faktor, weil ich einfach so so 'n riesigen Busch, so riesige Afro-Haare hatte. Und, äh, diese Ravioli Dings ist dann also, dieses, äh, Ravioli-Dings ist dann in meinen Haaren stecken geblieben. Und ich habe das erst gar nicht gecheckt. Ich habe gar nicht ähm, ich ich war habe irgendwie die Band angeschaut und dann habe ich so 'n Buff so so 'n so so so 'n Geräusch gefühlt, also, zumindest so so 'n so 'n als ob jemand kurz auf 'n To Kopf so gestupst hat. Und dann habe ich so geschaut, hä, was ist was passiert hier? Ich schaue hier um mich rum. Und, äh, dann alle Freunde alle meine Freunde lachen so. Und auch der Typ, der die, ja, Ravioli-Dose geworfen hat, der hat auch übertrieben gelacht. Und dann habe ich gemerkt, hä, was habe ich meinen Haaren? Dann habe ich das so aus meinen Haaren weggenommen. Und die dann sehe ich so diese dann sehe ich so dieses eklige Ding, also diese diese, ähm die so so 'n bisschen Ravioli-Soße und so so dieser Deckel, so 'n Teil von diesem Deckel, ähm, und ich denke so, Alter, das ist so ekelhaft. Und ich bin dann direkt diesem Typen hinterhergerannt, um dem das heimzuzahlen. Ähm, s hat jetzt nicht ganz so gut geklappt. Aber es war so eine dieser Sachen, wo ich sagte: „Alter, ich hasse dich mehr als alles andere in meinem Leben. Und, äh, ich will, dass dieser Tag vorbei ist und ich kann's nicht erwarten, in die nächste Duse Dusche zu steigen." Ähm, und das war dann auch so 'n Inside-Joke für die nächsten, keine Ahnung, 5 plus Jahre oder so. Ähm, immer wenn dann das Wort Ravioli-Dose kam, dann wussten alle, was gemeint war damit, weil jeder die Geschichte kennt, auch Leute, die nicht da waren. Und, äh, also früher hat mich das so krass abgenervt und das war auch generell peinlich. Ich meine, hallo? N überlege mal, du kriegst 'ne Ravioli-Dose einfach so, die in deinen Haaren stecken bleibt. Ähm, aber jetzt aktuell, da kann ich i im Grunde nur darüber lächeln, weil also, ist je ist jetzt zwar auch 'n respektloses Verhalten, könnte man sagen. Also, es ist eigentlich auch respektloses Verhalten, klar. Äh, aber trotzdem ist es, äh, 'ne Geschichte, die man trotzdem rückblickend lustig betrachten kann, würde ich sagen.
<chuckles> <chuckles> Oh mein Gott. <chuckles> Okay. <chuckles> Oh Gott. <chuckles> <chuckles> Toll, das war jetzt eine sehr tiefgründige Anekdote, die du da hast. Es tut mir leid, dass ich 'n bisschen lache, es war auf jeden Fall sehr interessant, die Geschichte mitzuhören und, äh, auf jeden Fall ja, da du jetzt selber gesagt hast, dass du drüber lachen kannst, erlaube ich mir mal jetzt einfach auch zu lachen. Äh äh, sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Ja. <chuckles> Wie haben denn die anderen Leute, äh, quasi reagiert um dich herum, die ganzen Fans? Äh, ist das denen aufgefallen oder war das <giggles> eher so eine, Entschuldigung, <laughs> wenn ich mir diese Ravioli Dose vorstelle <laughs> so, wie haben denn die äh, genau, wie haben die Leute denn reagiert um dich herum? Hast du selber drauf reag äh, geachtet, wie die reagiert haben?
<laughs> <chuckles> Ja klar. <laughs> Also, w so wie ich mich erinnern kann, da waren die Leute um mich rum, die nicht meine Freunde waren, auch, äh, 'n bisschen verwundert. Die haben dann auch so 'n bisschen den Mund offen gehabt und fragen so: „Hä, was was jetzt passiert ist“? Ähm, aber, äh, ja also die haben dann auch anscheinend mindestens gelächelt, würde ich mal sagen. Ja klar, ich meine, ich hätte da auch mindestens gelächelt oder gelacht, weil das ist einfach so so 'ne Comedy Szene, weißt? Äh, also so wo so'n richtiger Buschkopf, der dann Ravioli so so 'n Stück von 'ner Ravioli Dose im Kopf stecken hat und dann das versucht rauszuziehen, äh, also da muss man keinen Witz mehr schreiben, weil das Bild eigentlich schon so an sich, äh, sehr lustig amüsant ist, sage ich mal.
Mhm. <laughs> Okay, also, äh, wie is wie aus 'nem Sketch, wie du wie du grad auch gesagt hast. Ähm, ja, guck mal, zuallererst möchte ich sagen, ich hab 'ne ähnliche Situation gehabt. Ich war mal auch bei 'ner Comedyshow dabei. Äh, in jüngeren Jahren, habe ich mich selbst noch nicht so ganz gefunden gehabt und war eher 'ne schüchterne und nervöse Person. Und, äh, du wei du kennst das ja bestimmt auch von so Comdeyshows, wo ja, der Comedian quasi die die die die die fä die die das Publikum 'n bisschen in das Gespräch hineinführt und denen 'n paar Fragen stellt.
Mhm. Mhm. Ja, ja.
Ja, das war, äh, ein türkischer Comedian, da war ich in der Türkei auch, ähm, und der hat dann mit mir bisschen geredet. Der hat gesagt: „Und du, äh, wie heißt du?“ Er hat das irgendwie so angefangen auf Türkisch, wenn ich das jetzt so übersetze. Und mein Türkisch war damals so schlecht und ich war ja schon 'ne nervöse Person quasi. Und da dann habe ich, äh, mit so 'nem komischen Dialekt gesprochen, ne, der hat das direkt verstanden. Die meisten Tür Türken aus der Türkei, äh, k können den Unterschied, äh, merken quasi beim im Dialekt von einem Deutschtürken. Und der hat das direkt gemerkt und angesprochen und hat sich dann über <chuckles> über etwas, was ich auf Türkisch gesagt habe, dann lustig gemacht. Da hat die das ganze Publikum leider waren's nicht 200 Leute bei mir, das waren schon, glaube ich, 2000 Menschen, äh, dann <chuckles> dann haben sie sich auch quasi mit lustig gemacht über mich.
Mhm. Ah. Mhm. Ah. <laughs> Ach, du Heilige. <chuckles> Ja.
Oh, ich wollte in diesem Moment einfach nur in den Boden versinken und quasi nie wieder rauskommen in in so 'n schwarzen, dunklen Raum, wo ich niemanden mehr sehen muss. Ja, zum Glück, äh, kann ich heute auch wie du darüber lachen, ähm, was quasi auch meine meine meine Frage als Nächstes wäre.
<laughs> Mhm.
De de denkst du, ähm, dass also, ich ste stell mir das jetzt so vor, wir wohnen oft äh, wir leben, nicht wohnen, wir leben auf der Erde, äh, in in der Milch äh, Straße quasi in unserer Galaxie und es gibt 100 von 1.000 von Galaxien, wenn man das ganze große Bild betrachtet. Wie wichtig ist es denn eigentlich wirklich, was da an diesem Tag passiert ist?
Mhm. Ja, du hast da vollkommen recht. Also, im im Moment, da ist es natürlich wichtiger, als es das eigentlich ist. Ähm, natürlich, da ist es auch schwierig, so vom vom Ego abzusehen. Ich meine, wenn dir jemand, sage ich mal, 'ne Kopfnuss gibt oder wenn dir jemand 'ne Ravioli Raviolidose an den Kopf wirft, dann ist natürlich erst mal so dein Ego 'n bisschen verletzt, äh, zurecht. Äh, ich meine, äh, wir haben alle, äh, zumindest 'n bisschen Würde, würde, ich mal behaupten. Äh, aber wenn man dann im Nachhinein das betrachtet oder wenn die Zeit vergangen ist, man sagt ja auch, Zeit heilt alle Wunden, auch, äh, Ravioli-Wunden. Aber das ist auf jeden Fall das das ist dann egal, je länger das her ja, also je länger das her ist, desto mehr ega desto egaler wird das im Prinzip. Also ich meine, i wie oft ich mich schon in der Schule bei Sachen blamiert habe, äh, wie oft ich schon dumme Sachen gesagt habe, wie oft ich schon irgendwelche dummen Kommentare gemacht habe. Und, äh, im Endeffekt habe ich immer noch genug Selbstbewusstsein, um weiterhin du dumme Sachen zu sagen oder dummes dummes Zeugs von mir zu geben oder auch über mich lachen zu können. Und, ähm, das das ist auch das ist einfach das zentrale Ding. Im Endeffekt ist es gar nicht so wichtig, wie du's schon sagtest.
Auch Ravioli-Wunden. Da da hast du jetzt was angesprochen, was ich eigentlich als Nächstes auch, äh, erwähnen wollte. D dass man quasi durch solche Erfahrungen 'n bisschen abgehärtet wird, ne? Ich habe mittlerweile, äh, mache ich so was sogar gerne. Ich, äh die Menschen um mich herum, weil die selber, glaube ich nicht, ja, die quasi so Offenheit haben, mache ich mal gerne so peinliche Sachen, äh, vor allem in der Öffentlichkeit und sehe mir dann an, wie die reagieren. Ähm, und die die die sind dann quasi in derselben Lage, <laughs> wie ich dann quasi dort war. Äh, ja, mittlerweile, äh, kann mich eigentlich nichts mehr runterkriegen, äh, v vor allem durch solche Erfahrungen, weil ich halt, ähm, auch, w wie du jetzt erwähnt hast, in deiner Schulzeit war ich auch 'n bisschen so ja, ich war mal eher so 'n Mobbing-Opfer 'ne Zeit lang. Das, äh, hat mich auf jeden Fall Vieles gelehrt und man sagt ja, dass Wunden einen nur stärken, ne? 'N gebrochenes Bein, äh, wird der, äh 'n gebrochener Knochen wächst ja stärker nach. Ähm, inwiefern w wurdest du denn quasi von deinen, äh, peinlichen sagen wir mal, worüber du heute lachst, diesen Erfahrungen bestärkt, dass du quasi, ja, äh, abgehärtet bist, was das Thema angeht?
Ah. Mhm. Ja, ja. <laughs> Ich wei Ja, ich bin nur so Mhm. Mhm. Ja, also natürlich, ich habe ähm ich habe natürlich die Arroganz und das Selbstbewusstsein von einem USA-Präsidenten gehabt, als ich 'n Kind war. Deswegen habe ich auch dumme Sachen gemacht. Ich habe mich über mich lustig machen lassen. Ähm. Zum Beispiel, also, wenn ich jetzt mal ein extremes Beispiel nenne, ich habe mal, ähm, in meiner in meiner edgy Teenager-Phase in meiner, ähm, ich sage mal, in ja, in meiner edgy Teenager-Phase habe ich mal, äh, meine habe ich mal so 1 Hand von meinen Fingernägeln mit schwarzem Filzstift angemalt. Dann habe ich, äh, ein grünes, leeres T-Shirt genommen, was gar kein Logo hatte. Dann habe ich mit dem Filzstift so 'n Anarchiezeichen auf dieses grüne Shirt gemacht. Und das habe ich dann zur Schule getragen, ohne dass es dass das so das war mir voll egal. Ich habe einfach so ja, ich dachte, das war cool. Und, äh, bin dann einfach so in die Schule gegangen. Und, äh, selbstverständlich hat sich dann die Hälfte meiner Schule lustig drüber gemacht, ähm, wo ich dann natürlich auch, äh ich habe auch was Peinliches gefühlt, auch wenn, äh auch auch normalerweise, fra äh, normalerweise tun Menschen ja so was gar nicht, dass sie irgendwie, ähm, so so herumexperimentieren, sage ich mal, oder so so komische Sachen machen. Aber ich das hat dann natürlich auch zur zur zur zur Charakterbildung beigetragen, egal wie verrückt das war. Hauptsache man verletzt halt nicht andere dabei. Und, äh, ich würde fast schon sagen, dass, äh, ei dass jede Person auf der Welt mindestens eine bewusst peinliche Sache machen sollte, um so 'n bisschen Selbstbewusstsein, aber auch, ähm aber auch, äh, ich sage mal, Demut zu erfahren. Weil ich glaube, Demut ist auch so 'ne wichtige Lektion, die man durch so peinliche, äh, Anekdoten oder peinliche Geschichten, ähm, lernen kann, die auch unglaublich charakterbildend sind.
Das, äh, hast du auf jeden Fall sehr gut zusammengefasst. Da stimme ich 100 % zu. Es ist <exhales> ja, 'ne interessante Story, dass du da mit, äh mit quasi mit den deinen, äh, ja lackierten Nägeln mit Filzstift und dem grünen T-Shirt, äh, quasi zur Schule gegangen bist. Ähm, hast du das gemacht, um quasi, wie bei meinem Beispiel jetzt, um zu gucken, wie die Menschen reagieren? Oder hast du das gemacht, äh, weil du dich selber damit identifizierst? Ich frage das jetzt deswegen, weil ich, ähm, quasi 'ne Folgefrage habe.
<laughs> Mhm. Ja, also ich habe das gemacht einerseits aus Ignoranz, andererseits aus Dummheit und allen andererseits, weil ich mich auf irgend 'ne Weise ausdrücken wollte. Also, Ignoranz und Dummheit ist, ähm, ich habe damals, äh, so Punkrock-Musik gehört und eine von diesen Bands, die ich sehr gemocht hatte, de der hatte so lackierte Fingernägel an also, schwarz lackierte Fingernägel, äh, immer wenn der Gitarre gespielt hat und so. Und das fand ich cool. Und, äh, ich dachte so: „Hey, ich habe keinen, äh, Nagellack, jetzt mache ich's mal einfach mit, ähm, mit Filzstift stattdessen an, äh, einer Hand und, äh, ja man, jetzt fühle ich mich dem verbunden." Und, ähm, ja, das da kommt dann auch 'n bisschen die Dummheit ins Spiel. Und ausdrücken wollte ich fand, ähm und dieser Ausdruck, den ich wollte, ist, ich fand das auf irgendeine Weise interessant, weil ich habe so einen Stil oder so einen Kleidungsstil oder nicht so 'n Kleidungsstil, so 'n Ausdrucksstil noch nie gesehen. Das hat mich dann als Teenager auch irgendwie angesprochen, weil's so edgy war, weil's so anders war, weil's so, äh, ich sage mal, fast schon Avantgarde war? Weil ich meine, k kennst du 'nen Typen, der sich einfach die Fingernägel schwarz lackiert? Also, das das so was ist gar nicht normal gewesen, vor allem in der Zeit gar nicht. Und das hat mich irgendwie so geflasht, aber auch gleichzeitig so inspiriert, dass ich dann einfach dachte: „Ja man, jetzt, äh, mache ich das Gleiche. Also, let's go."
<chuckles> Also einerseits hattest du ja quasi diesen Vorbild g, äh, von dieser Metallband, der das gemacht hat, der dich dazu inspiriert hat. Andererseits sagst kam ja das Wort „anders“ auf. Ich ich ich habe einfach das Gefühl, dass Anderssein automatisch Peinlichkeiten mit sich bringt, zumindest, äh, in der kl quasi Akzeptanz der der der der Menschen, der de des Volkes quasi, ne? Ähm, wenn du 'n bisschen anders bist als die anderen, ähm, ja, dann bist du halt 'n bisschen komisch. Und das das wird halt nicht, äh ja, ich versuch mal 'n Beispiel zu geben, sagen wir mal zum Beispiel Michael Jackson. Wer hätte da quasi seine Art, seine Musikart, bevor er damit viral gegangen ist, so akzeptiert als, äh, als revolutionär? Äh, das das nimmt man ja quasi gar nicht so wahr, ne? Das erst wenn erst wenn du quasi das Ganze durchziehst und, äh, anders bist als die anderen, gibt's da auch so 'ne Anziehungskraft. Du bringst Menschen dazu auch
Mhm, genau. Mhm. Mhm. True. Mhm.
quasi wirklich du selbst zu sein. Und, äh, man muss differenzieren auch bisschen, die Menschen müssen an deren Bild von Normalität, ähm, arbeiten, habe ich das Gefühl. Man muss, äh, für sich identifizieren können, ähm, ja, w welche Sachen man mit seinem Charakter in Verbindung setzt.
Mhm. Ja, also ich ich kann da absolut gar nichts beifügen. Du hast es perfekt zusammengefasst. Also alles, was ich jetzt noch als Worte sage, das kann man als überflüssig betrachten, weil du hast es auf den Kopf getroffen.
Ich danke dir auf jeden Fall. Es war 'n sehr interessantes Gespräch und deine Sicht und deine Story über deine Ravioli Box zu hören, war sehr lustig, hat sehr viel Spaß gemacht.
<laughs> Ja, auch danke dir. Hab 'n schönen Abend.
Wünsche ich dir auch.